Nah, Kak, jadi aku tuh mau sedikit cerita deh. Curhat dan kalau bisa sih kita juga dibantu buat ini ya, buat kasih masukan, saran, atau gimana gitu. Jadi, aku tuh lagi bingung nih gimana caranya untuk, mmm, memulai delengan dengan langkah kecil gitu kan ya tiap hari biar aku tuh biar konsisten jadi aku tuh pengen tiap hari tuh bener-bener konsisten untuk, eee, jalan pagi gitu, Kak, atau jalan kaki lah gitu, Kak.
Baik. Oke. Baik. Oh jadi kamu pengen konsisten tiap hari jalan pagi ya? Konsisten lebih hidup sehat gitu ya?
Bener.
Oke. Eee, mungkin ada cerita yang lebih spesifik?
Jadi kan memang ini nih, mmm, aku tuh cuman cukup ini ya, cukup kesulitan sebenarnya sih kalau, eee, merutinkan jalan pagi itu gitu loh soalnya kan aku juga punya goals sih, kalau misalnya ja aku bisa rutin jalan pagi itu kan aku juga pengen selain badan yang sehat, kan juga aku juga pengen merubah pola nih. Pola hiduplah, gaya hiduplah yang biasa malam sering begadang jadi tuh nggak begadang lagi. Tapi pagi itu aku lebih banyak aktivitas yang, yang ini sih, kayak jalan pagi tadi, olahraga minimal gitu kan. Nah, cuman kan memang untuk konsisten ini kayak masih jadi PR nih buat aku nih nggak tahu, eee belum tahu banget gimana trik-trik yang yang oke nih biar aku tuh tetap konsisten gitu. Jadi nggak ada sekarang jalan, besok enggak sekarang jalan, besok enggak, gitu loh, Kak.
Oh oke baik, eee, aku ngerti sih. Eee, bagaimana perasaan kamu tentang hal ini dan, eee, merasa berat untuk mulai itu sangat manusiawi ya. Apalagi kalo target tuh terasa besar ya? Wajar kok kalo kamu ingin konsisten tapi bingung harus mulai dari mana. Dan <clears throat> apalagi soal untuk u hidup sehat ya seperti jalan pagi setiap hari. Nah, terus supaya aku bisa kasih saran yang terbaik ini, sebenernya apa sih hasil kecil yang ingin kamu capai setiap hari?
Iya. Eee, seb sebenernya paling ini aja sih, mmm, apa ya, pokoknya tiap hari itu ada ada ada jalannya, maksudnya ada kegiatan itu gitu loh, jadi sekalian juga bikin aku juga makin ini kan, lebih enak soalnya ada pengaruhnya juga karena kalau yang aku rasain ya, tiap aku bener-bener jalan pagi ada olahraga olahraga pagi deh minimal, itu bawaan aktivitas paginya menjelang siang pas waktu enak gitu loh, kerja pun aku lebih fresh gitu dan dan ngantuk pun enggak terlalu banget kayak gitu kan. Gitu loh, Kak.
Oke. Baik baik. Ternyata memang ada latar belakangnya gitu ya, dan, eee, luar biasa sih keinginan kamu untuk berubah secara pelan-pelan seperti itu, menunjukan kamu tuh ingin bertahan bukan sekedar kayak semangat sesaat ya. Jadi merasa langkah kecil juga, eee, itu wajar kok dan normal banget kalau misalnya kamu kayak ingin memulai dari hal-hal yang kecil seperti itu dan konsistensi memang lebih susah daripada kayak memulai gitu, jadi kalau kamu kesulitan tuh masuk akal juga. Kemudian, eee, sebenernya berapa banyak waktu setiap hari yang bisa kamu dedikasikan nih untuk jalan pagi setiap hari?
Ada. Mhm, <tsk> ada sih, eee, aku biasanya spare time itu bilangnya paling lama tuh sejaman deh kurang lebih, gitu loh. Jadi, habis pagi itu kan biasanya, eee, habis aku ini kan, pagi jam 5.00-an habis, eee, ibadah terus udah, aku selalu memanfaatkan itu waktu itu untuk mau jalan pagi tadi gitu, karena aku suka pagi karena, karena mungkin karena udara lebih fresh gitu kan jadi juga enggak terlalu polusi banget lah nah makanya aku berharap, isi aku tuh bisa nemuin yang cara yang oke nih, jitu nih untuk bisa tetap konsisten nek walaupun itu aku mulai dengan langkah kecil gitu loh Kak.
Iya. Oh, gitu. Oke oke oke. Eee, terus <clears throat> apakah ada kayak kebiasaan atau rutinitas yang sudah kamu jalankan akhir-akhir ini? Yang mendekati hal itu?
Mmm, rutinitas ada sih memang, eee, ini ya palingan aku, eee, pagi itu sih pagi itu aja sih, Kak, aku coba untuk tetap bisa jalan paginya gitu kan, dan, ya
Hmm, iya. Oke, jadi kamu tiap harinya cukup fleksibel juga ya, punya 1 jam waktu yang bebas untuk di luangkan supaya bisa kayak mau mulai jalan pagi setiap hari ini ya. Langkah kecil yang, eee, cukup sih sebenarnya supaya bisa lebih sehat setiap hari. Nah, eee, terus, eee, kamu tuh biasanya, eee, berhenti di hari keberapa saat mencoba konsisten kayak gini? Pernah nggak kayak kamu pernah mencoba terus tiba-tiba berhenti gitu?
Bener. Ada ada itu itu mi mmm, misalnya jadi dalam seminggu itu ya, kayak ini deh kayak, eee, minggu lalu udah gitu, aku kan mau coba untuk ini, aku niatnya tiap hari nih, tiap hari minimal gitu kan ya. Nah cuman, eee, 2 hari, 3 hari awal minggu kemarin itu aku oke nih, nah tiba-tiba yang ke-4-nya
Iya. Heeh.
nggak ja nggak bisa, eee, nggak jalan gitu kan, nggak nggak mulai gitu. Jadi akhirnya wah nggak jadi nih karena, eee, satu hal gitu kan karena mungkin karena malam itu aku begadang. Aku lupa tuh ternyata pagi itu aku harus jalan pagi. Nah aku suka sering kebabalasan di situ juga gitu kan, nah alasannya nggak jadi gitu.
Oh, gitu. Oke oke. Oke, baik. Berarti sempet kayak tertunda atau mungkin berhenti gitu ya di 1 hari gitu ya. Nah, biasanya apa sih yang bikin kamu berhenti itu, di hari itu?
Itu, mmm, bangun telat sih, Kak, bangun telat ataupun kadang aku juga ini sadar nih kalo aduh akhirnya aku tidurnya kuat lagi nih, gitu. Misalnya yang jam 1.00, jam 2.00, kan maksudnya kalau dibawa jalan pagi kan nggak enak banget juga sih badan kan gitu, makanya sebelumnya kan aku udah mencoba untuk resepnya tuh adalah kalau besok paling lama tuh tidurnya jam 11.00 malam, eee, bahkan bangun paginya udah bangun tuh udah enak tuh, nah kadang di situ masalahnya.
Oke. Oh gitu, oke oke baik. Setelah mendengar semua penjelasan kamu aku jadi kayak lebih paham nih tentang permasalahan kamu dan kayaknya aku udah siap untuk kasih saran buat kamu. Nah <clears throat> pertama, kamu bisa kayak mengecilkan target sampai terasa nggak masuk akal untuk gagal. Jadi, eee, misalnya tadi kamu kayak mencoba untuk 1 jam setiap hari ya supaya bisa jalan sehat, mungkin kamu bisa mengecilkan targetnya menjadi mungkin nggak usah 1 jam dulu, mungkin 10 menit aja, 10 menit atau mungkin maksimal 1/2 jam gitu ya, karena 10 menit aja sebenernya udah cukup untuk kayak, eee, ma memberikan hasil yang baik untuk tubuh se selama itu bisa dilakukan secara konsisten ya. Jadi 10 menit jalan kaki atau mungkin 10 menit, eee, jogging kecil-kecilan gitu ya, atau mungkin 30 menit gitu jadi dikurangi 1/2-nya. Jadi, nggak usah harus langsung target besar seperti 1 jam tapi, eee, berkala gitu, dan kayaknya gak harus tiap hari 1 jam gitu kan, mungkin bisa juga dikurangi sesuai dengan kondisi kamu kayak tadi misal kalau kesiangan gitu kan, atau nggak mungkin karena cuaca kayak gitu.
Oke boleh boleh. Mhm bener. Oh oke. Oh oke berarti, eee, waktunya yang kucoba ini ya, aku coba untuk diperingkas lagi berarti ya? Jadi nggak usah terlalu ngambil langkah wa yang lama dulu, berarti dari awal gitu ya?
Betul, jadi Betul. Jadi targetnya nggak usah besar-besar. Nah, eee, kalau misalnya ini juga kan kalau jalan kaki kan sebenarnya nggak harus di luar juga ya. Di dalam ruangan kan juga bisa sebenarnya dan kamu juga nggak harus kayak me <clears throat> ngikuti trek khusus ya kayak misalnya rute trek khusus ke muter-muter. Sebenernya kamu kayak muter-muter di ruangan pun bisa atau mungkin jalan mondar-mandir ruangan juga bisa walaupun mungkin agak sedikit membosankan ya monoton. Tapi itu juga, eee, cukup bisa memberikan efek juga sih walaupun mungkin bosan aja ya tapi lumayan kayak gitu.
Oh iya juga ya. Oh iya ya. Oh iya iya juga ya, berarti aku juga nggak nggak mesti harus terpaku dengan rute misalnya harus di outdoor juga gitu ya. Kayak misal harus, eee, mewajibkan kadang juga iya juga sih kadang kadang ini juga kadang yang suka, hambatan lain yang sering juga aku temuin tuh kadang ini juga karena cuaca, hujan, iya kan. Kadang-kadang juga heeh, ke-skip jadinya. Oh iya bener juga ya berarti aku juga bisa manfaatin lahan dalam rumah berarti? An dengan aktifitas apa gitu ya. Oh iya.
Iya. Iya bener. Betul, ya di dalam ruangan, <sniffs> di kamar yang kosong bisa muter-muter, atau nggak mondar-mandir hitung beberapa set gitu kan bisa bolak-balik, mhm. Oke.
Wah boleh juga sih, itu nyimpulin aku coba deh kayak kayak lebih lebih gampang kayaknya gitu ya, jadi aku juga nggak mesti repotin diri banget kan dan tapi hasilnya ada gitu ya.
Iya. Betul betul. Jadi ya itu menurunkan ekspektasi juga penting ya. Jadi fokusnya pada langkah kecil bukan hasil yang besar kayak gitu. Jadi, eee, ingat-ingat kembali ya apa sih tujuan dan motivasi kamu melakukan hal ini gitu. Jadi nggak harus buru-buru kayak eee, boro-boro kayak harus mendapatkan hasil yang besar. Kayak misalnya 1 jam gitu kan nanti harapannya seperti apa gitu, enggak. Yang penting adalah konsistensi dan mulailah dengan langkah kecil gitu dan sangat berarti gitu loh. Dari langkah kecil nanti semuanya akan menjadi besar pada akhirnya.
Oh iya, bener juga ya.
Kalau konsisten. Oke.
Oke. Wah, boleh juga tuh sih, Kak. Entar deh, aku coba deh kayaknya, eee, bisa agak langsung aku eksekusi deh karena itu kayak simple banget ya, karena aku juga nggak kepikiran juga sih di awalnya, yang awalnya cuman cet terfokus dengan harus ke luar aja, outdoor aja tapi sampai bisa di dalam ya. Oke by the way, makasih nih, Kak, atas semua ini masukan dan sarannya kayaknya ini berguna banget deh buat aku deh.
Oke. Iya. Iya iya. Oke, sama-sama, senang sekali bisa ngebantu kamu kayak gini, semoga semua saran dan masukan aku bisa bermanfaat d eras sama kamu ya dan bisa kamu aplikasikan di ruasan kamu ini dan kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa lebih konsisten lagi nih dalam mema mengambil langkah kecil konsisten setiap hari. Oke, sekali lagi senang bisa membantu dan sampai jumpa lagi.